Yok, yani, emm, b <chuckles> ikin ikincisi ilki, ki ama, emm, küçük bir yerde yaşadığım için, aslında İngilizce konuşan insan sayısı da çok fazla değil. Sadece kaldığım yerde çok fazla, eee, yaşadığım yerde daha doğrusu. İtalya'dayım ama çok küçük bir yerinde yaşıyorum. O yüzden, aslında turistik de bir yer olduğu için şanslıyım da, eee, ama yani Hı hı.
Hangisi? <chuckles> İkisinde de mi yok? <chuckles> Hımm. Nerede yaşıyorsun? Tamam. Şimdi, niçin sordum? Eee, çok özür diliyorum, kesmiş oldum lafını. Şimdi, bir yere gelmek için aslında sordum, hani, eee, çok da uzattım. Eee, şöyle, şimdi orada, eee, bir belki de İngiltere'de, ya da ç ana dili İngilizce olan bir yerde konuştuğunda, belki İngilizcende eksiklik hissedebilirsin. E, belki yine bu seni çekingenlik oluşturabilir, ama İtalya'da, insanların ana dili İngilizce değil. Eee, tahminimce de bu tarz yerlerde, İngilizce konuşma oranları düşük oluyor ya, işte, İspanya, İtalya, hani biraz daha insanlar kendi dilinde konuşmaya, sürdürmeye çalışıyor. Belki de, orada sen İngilizcenin de iyi olmasıyla, kendini biraz üstte, yani onların daha, emm, seviyesinden üstte hissettiğin için, bu da sana ekstra rahatlık veriyor olabilir mi? Bunu bunu sormak istedim aslında, eee
Yo, yo, lütfen, <chuckles> evet. Hımm. Hı hı. Evet. Hı hı. A, anladım. Hı hı. Ya aslında, e, bence burada, eee, iyi İngilizce konuşuyor olmam evet bana bir ekstra özgüven sağlıyordur ama, eee, söyleyince, bu konuşunca hatırladım. Aslında İngilizcede bu kadar özgüvenli hissediyor olmamın sebebi de, her zaman İngilizcemin ya, Türkiye'ye gittiğimde de İngiltere'yi ziyaret ettiğimde de, hep böyle "A, ne kadar güzel İngilizce konuşuyorsun, ne kadar iyi konuşuyorsun." denmesiyle, eee, ş Aynen ya, o yü öyle de, gelişti o yüzden, belki de İngiltere'ye gitsem de, orada onu duymak daha da beni, emm, rahatlatacaktı.
Evet. Hımm. Takdir edilmesi aslında, anladım.